'N Abenteuer, woran ich denken müsste aktuell, also
Ja. Oder was du so erlebt hast in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren.
Was ich erlebt habe in der letzten Zeit? Eher weniger, aber, ähm, es gibt tatsächlich 'n Abenteuer, beziehungsweise 'ne Reiseansicht, die ich halt gerne mal in der Zukunft, äh, erleben möchte, die halt auch geplant ist fürs nächste Jahr, ähm. Und das wäre tatsächlich, dass ich mit meiner Freundin einfach mal 'n Monat tatsächlich in Japan verbringe und wir uns da halt im Prinzip die ganze Kultur, Schreine, alles Mögliche einfach mal anschauen, halt im Prinzip wie so abenteuermäßig, nicht entspannungsmäßig, sondern halt wirklich abenteuermäßig uns das so einfach mal anschauen, schauen, wie's da ist, auch vor allem auch das Essen, und und ja, das ist das ist halt etwas, wo ich
Ja. Oh ja. Okay. Ja. Ja, ja, ist bestimmt mega, mhm. Aber so Backpacking, oder?
Genau so in der Art tatsächlich. Also, sch dass du da ja, das ist ja sowieso so, dass du das teilweise zu manchen Schreinen musst du da ja teilweise, keine Ahnung, 1.000e von Stufen an Treppen hochgehen oder sogar teilweise Berge hochgehen, bis du da bist. Und ja, das das dauert ja auch seine Zeit und da musst du dann ja tatsächlich Verpflegung für mitnehmen, ne? Sonst bist du irgendwo aufgeflogen, kann man sagen. <snorts>
So, ja, okay. <snorts> Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das stimmt, ja. Aber das klingt eigentlich ganz cool. Machst du dann 'nen Monat Urlaub und dann einfach dahin und Abfahrt?
Mhm, genau, genauso ist es geplant. <chuckles>
Ah, ja, das klingt richtig gut, ja. Und wo wo startet ihr dann? Weißt du das schon?
Wo wir starten, ist tatsächlich noch offen, aber wir wollen auf jeden Fall erst mal, äh, definitiv die Großstädte abklappern, und dann wollen wir so die ja, die bekanntesten Tempel und so was halt alles abklappern, was es da so auch in der Nähe, halt auch in der Gegend gibt. Beziehungsweise es muss ja nicht mal unbedingt in der Nähe sein, weil du hast tatsächlich in Japan hast du ja den großen Vorteil, wie auch tatsächlich in Deutschland, dass du da halt, äh, im Prinzip alles mit der Bahn fast verbunden hast. Bloß in Japan hast du noch mal den gro großen entscheidenden Vorteil. 1. die Bahn fährt um einiges schneller. Sie ist immer pünktlich und ja, sie kostet jetzt nicht die Welt.
Ja. Mhm. Ja. Okay, ja. Ja, genau, ja, das ist dann ja, ja, das wäre nämlich meine Frage, ob ihr dann da mit'm Auto fahrt oder irgendwie so was, wie m wie wie man sich da fortbewegt.